Đúng đó bạn, cái đó mới là cái quan trọng đó. Tức là họ chưa nhận thấy cái phần nào mình đang còn thiếu sót, mình đang gap chỗ nào, và để đạt được cái mục tiêu của người ta thì mình cần phải có từng cái bước đi như thế nào. Có nghĩa là các bạn bước chân ra đời các bạn chưa đi mà các bạn cứ muốn chạy hông à. Ừm, tại vì mình đang thiếu sót cái ờ, nguy hiểm nha. Bạn mình thấy là bạn trẻ bây giờ không biết bạn có đồng ý với mình hông chứ mình thấy những cái bạn trẻ bây giờ gặp phải tình trạng này rất nhiều.
Ừm. Ồ. <chuckles> Đúng là sống mơ kiểu đó cũng nguy hiểm nhỉ? Ừm, ừm, hay nhỉ? Ừm. <chuckles> Vậy là chỉ có té thôi đó. Ừm, nhưng mà ừm, sau mỗi lần té đó ừm, ồ, cũng ghê ha? Ưm. Vậy sau mỗi lần té vậy á bạn, bạn nghĩ là con người, nhất là các bạn trẻ đi, có nên bình thường hóa sự hất sự thất bại để mà có thể là đi đến thành công hông, bạn? Chứ, kiểu là, gặp thất bại mà té như bạn nói sấp mặt luôn á, cái hông chịu đứng lên thì biết khi nào mới mới hoàn hảo?
Chưa đi mà cứ muốn chạy không, chưa đi mà cứ muốn chạy không. Bạn đồng ý, đúng h <chuckles> Đúng rồi, té thôi mà té cái là sấp mặt luôn, sấp mặt luôn, đứng dậy hông nổi luôn, đó. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thì mình rất đồng ý với bạn, tức là chúng ta phải coi cái sự thất bại nó là một cái sự bình thường ở trong cuộc sống. Và các bạn phải hiểu được một điều là để có sự thành công thì chắc chắn phải có sự thất bại. Chắc chắn là cũng sẽ có những người ừm, chắc chắn là cũng sẽ có những người làm một lần nó thành công nhưng mà hiếm lắm. Và bản thân chúng ta phải luôn lường trước được những cái điều đó. Vậy nên nó sẽ quay trở lại với câu chuyện đặt mục tiêu, đặt cái đích đến của mình á, thì mình phải plan luôn cả cái việc thất bại ở trong đó, tức là mình chuẩn bị luôn cho cả cái sự thất bại.
Ừm, nó xảy ra ấy, ừm. Ừm. Ờ. À, cho kịch bản tối nhất xảy ra tại vì hông biết là mỗi lần bạn lên mục tiêu á, bạn dự án hay là theo năm các kiểu ấy, bạn thường là sẽ lên mục tiêu vào cái khoảng nào?
Ừm.

Ừm, bạn ơi, ờ, đôi khi á, là bản thân con người mà nó cũng sẽ có những cái cái phần, gọi là, nó chưa có được hoàn hảo như ý bạn muốn hoặc là, ờ, như một cái chuẩn mực nào đó thì không biết bạn có một cái câu chuyện nào về cái việc là chấp nhận cái phần chưa hoàn hảo của bản thân hông? Thì kể cho mình nghe nha.
Ừm. Ừm, mình nghĩ nha, mình nghĩ là đã là con người rồi thì đã gọi là đã là con người thì chắc chắn hông ai hoàn hảo được, thì mình nghĩ là đầu tiên mình phải luôn nhắc nhở bản thân mình như vậy trước, tức là sẽ không ai hoàn hảo được, ừm, giống như, ừm, mình hoàn hảo thì mình hông phải là con người, lúc đó mình thành tiên thành Phật rồi, nên là mình phải có cái khái niệm đó trước. Vậy thì c nó sẽ quay lại với cái câu chuyện là khi mình thấy cái điểm gì đó mình không hài lòng về bản thân thì nó sẽ có 2 cái yếu tố ha. Đầu tiên là nếu mà mình chưa làm tốt thì lần sau mình sẽ phải làm tốt hơn, ờ, mình ừm, nhưng mà mình cũng không được trách bản thân mình nhiều quá tại vì rõ ràng con người không hoàn hảo, nhưng nhưng mà không được lấy cái lý do là bởi vì con người không hoàn hảo để ngụy biện cho cái sự, ờ, dở của mình mà không chịu học nha.
<chuckles> Đúng rồi. Ồ! Phải ghi nhớ, đúng không? Ừm, ừm. <chuckles> Ừm, ừm. Ừm, ô kê. Phải. Ừm, ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ừm, tức là, à, đến cái phần này là bạn sẽ chia nó ra làm 2 tạp một phải cắt thêm âm thì và hai là sẽ hông có, gọi là, được bỏ bê này c lấy cái cớ để mà, gọi là, vọng rồi hổng có đúng hông? Vậy thì lúc
Đúng, đúng. Đúng. Đúng. Có nghĩa <coughs> ừm.
Nào mà nghe rõ là phải chấp nhận không hoàn hảo hông bạn?